Nah, aku tuh lebih suka liburan bareng temen ya, karena kalau bareng keluarga iya, kalau bareng keluarga aku biasanya yang mem-provide atau aku yang ngebayarin. Nah, itu kan aduh aku berat banget ya, karena dari sisi keuangan, jujur aku tuh lagi ada cicilan gitu kan, yang harus dibayar. Itu tuh akan berlangsung sekitar, ya 6 bulanan gitu kan, jadi aku mencari kayaknya sama teman aja gitu ya. Karena kan kalau sama teman tuh, mungkin, kadang suka ditalangin dulu gitu kan, atau mungkin, eee, apa ya, ya bisa lebih menghemat biasanya, karena kan dari penginapannya bareng-bareng ya, biasanya tuh.
Oh iya. Oke, bener bener. Oke. Iya, bener. Oke, gak bisa ini ya, ber-sharing budget gitu ya, kalau sama temen. Iya, betul Mbak, heeh, jadi, eee, gak semuanya ditanggung sendirian. Iya, sih, Kak, memang, eee, seperti itu ya, idenya bagus juga sih, Kak, sebenernya untuk pengatur keuangan kayak gitu. Nah, eee, kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong tentang anggaran atau budget-nya, Kakak nih. Eee, rencananya tuh Kakak nih, eee, me akan menggunakan berapa tuh, Kak, budgetnya untuk berlibur kali ini nih?
Ah, iya betul, iya bener. Iya. Oke. Berhubung ini tuh liburannya, eee, apa ya, di musim yang rame gitu, peak season. Mungkin akan aku anggarkan maksimal gitu ya, di Rp3.000.000 gitu, eee, dan Rp3.000.000 ini maksimal banget ya, tapi kalau relatifnya tuh, ya mungkin sekitar Rp1.500.000 sampai Rp2.000.000 ya, karena kan, eee, untuk akomodasi penginapan, biasanya tuh kalau di akhir pekan eh di akhir pekan, di akhir tahun suka mahal kan. Jadi kayaknya sekitar segitu deh, di bawah tiga jutaanlah, dan tapi aku akan usahakan di budget, eee, Rp1.500.000 sih.
Oke. Oh, iya. Benar benar banget gitu.